Se. Se, se, sì, veramente. Un'altra serie che mi piace molto, parlando anche proprio del del mondo media, diciamo, è una serie famosissima che insomma stiamo aspettando l'uscita dell'ultima dell'ultima stagione e è una serie diciamo che mixa tantissimo commedia e horror.
Questo è bello. Mh mh. Mh. Bello.
Ehm, questo anche è un connubio complicato per far sì che una serie abbia successo e venga apprezzata, perché appunto c'è una parte divertente, e c'è, c'è una parte drammatica, perché comunque, uhm, insomma s ci son tantissime vicende anche rapimenti o cose simili, e poi c'è la parte horror quindi una parte diciamo un po' impossibile, <chuckles> che però ti fa tenere il fiato sospeso e quindi
Mh-mh. Mh-mh. Bene. Beh, ehm, è è un giusto connubio eh tra tra suspance, horror e risata. Molto molto particolare come come cosa, sai. Sei lì che, ehm, sai sul fiato sul collo e magari sai è sera, però poi ti smorza un attimo la tensione con quella che è una risata. Questo fa fa assolutamente la la differenza. E c'è per caso una mhmm, <clicks tongue> ehm, una commedia che ti fa particolarmente ridere magari per il tempismo delle battute?
Assolutamente. Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. Ehm, Bridget Jones.
Ah okay, molto bella. Molto molto bella. È u una commedia particolare. Mh-mh.
Sì, sì, sì. Non è 1, sono più di 1. Se. Se, se, se, anche queste tratte da romanzi. Uhm, vabbè io trovo che i sia un personaggio lei sia un personaggio spassoso, da davvero.
Mh-mh. Sì, molto.
Ehm, sì. Ehm, quindi hanno secondo me c'è un acume, forse l anche perché è British Humor, ma c'è anche un acume proprio nelle battute, sia dei personaggi maschili, mi viene in mente Hugh Grant ovviamente, ma anche dei personaggi femminili, ma anche i suoi amici, no, quelli più i suoi carissimi amici sono molto, molto caratterizzati. E c'è uno scambio di battute secondo me oltre che molto acuto, divertente, anche pronto, e infatti Bridget Jones è un'icona della della commedia. E quindi bellissimo.
Beh, sì. Mh. Assolutamente sì, ma assolutamente sì, anche il i appunto, come dicevi il tempismo, il ritmo, no, che ha uhm, ed è bello anche la questione, uhm, come dicevi prima, che una battuta magari quando una persona ride però allo stesso tempo fa riflettere. C'è stato un momento magari in tutte queste, uhm, commedie, serie, sitcom che hai visto, che magari, mhmm, ti hanno lasciato appunto quel momento a dire: "Però è vero quello che sta dicendo"?
Mh-mh.